بُص أنا كنت عاوزة أتكلِّم معاك في مُشكلة يعني بقت مُرهقة شوية بالنسبة لي الفترة دي، حاسِّة إن أكتر حاجة مُتعبة في يومي، مش إن هو كمية الشُّغل اللي أنا باعمله، لكن إني مش باعرف أرتِّب المهام بتاعتي ك صح، يعني دايماً باحِسّ إن طول اليوم مشغولة، بس في الآخر في آخر اليوم كده لمّا بيخلص باحِسّ إن أنا مش راضية عن يومي عملت إيه وما عملتش إيه، حاسَّة إني أنجزت حاجات كتير بس مش الحاجات الصح اللي أنا المفروض كنت أعملها، يعني كان في أولويّات المفروض كنت أعملها وما عملتهاش، في حاجات ممكن أأجلها بالشكل ده يعني، فبصراحة الموضوع بقى بيضايقني شوية، بقيت باحِسّ إن أنا باضيَّع وقتي كتير، فقُلت أكلِّمك بصراحة كده يعني أشوف لو في أي نصيحة أو أي حاجة تساعدني بيها، عشان أعرف آآ يعني أضبط الموضوع ده أو أتخلَّص من المُشكلة دي.
إمم. إمم، فاهمِك طبعًا ومقدّر جدًا الحِتّة دي، وم و و وهاسمعِك طبعًا، وهاقول لِك كُلّ حاجة تقدري تعمليها، م من المُهم جدًا طبعًا إن أنتِ ترتّبي المهام بتاعتِك آآ يعني على حسب الأهمية، ومن القواعد المُهمَّة جدًا جدًا في النجاح، إن الواحد يبدأ بالأهمّ ثُم المُهم، يعني إيه الأهمّ ثُم المُهم، يعني يبدأ بالحاجة اللي أكثر أهمية وبعد كده يبدأ يِقلّ واحدة واحدة للحاجة الأقل أهمية، الموضوع ده بيخلّي الشخص كده يبدأ يحِسّ بالإنجاز في بداية يومه فيبدأ يكمِّل اليوم بحماس، وعشان الواحد يقدر يعمل كده، يعني أنا هاقول يعني محتاج أعرف بس شوية حاجات كده، آآ يعني عايزِك تقولي لي إيه هي المهام الرّئيسيّة بتاعتِك في اليوم أساسًا أو في الأسبوع اللي أنتِ بتعمليها، علشان تكوني عايزة ترتِّبِيها وتنجحي بيها؟
بالضبط. بُص بصراحة هي حاجات كتير، حاجات ليها علاقة مثلًا بالشغل، وحاجات ليها علاقة بالبيت وال وال وحتى عيلتي، أقضّي مثلًا معاهم وقت، حتى ولادي في حاجات كتيرة تخصُّهم، عاوزة باكون عاوزة أنجِزها وأعملها لهم. فهي في كل ال ال أ الجوانب، أنا عندي حاجات المفروض تتعمل، حاجات بقى خاصّة بالبيت زي ما باقول لك، حاجات مثلًا، مفروض أجيب حاجات، أعمل حاجات، أرتِّب كذا، آآ حاجات في الشغل بتاعي امم كذ شغّالة على كذا مشروع فإيه اللي أنا لازم أخلّصُه بسرعة عشان في deadline وخلاص قرّبت آآ لازم مثلًا أ أسلِّمه كمان يومين، لكن في حاجات مثلًا كمان أسبوع ممكن أ أأجِّلها شويّة. فعارف ما باحس إن ما فيش إ إدارة كويّسة أو تنظيم للوقت بشكل كويّس يعني وترتيب للمهام دي.
إمم، إمم. كويّس جدًا إن أنتِ عايز أقول لِك عايزة ترتّبي الموضوع ده، معنى كده إن أنتِ فاهمة أهميّة الموضوع، وفاهمة قد وعلى دِراية بال بال بالموضوع كُلّه، دي حاجة كويّسة جدًا، آآ بس برضه إن الواحد ياخد باله من كُل حاجة هو بيعملها برضه دي حاجة مُهمّة. بس عَندِك هل عَندِك أي مواعيد نهائيّة أو عندِك أي deadline خلال الفترة اللي جايّة؟ محتاجة ترتّبي فيه أي حاجة مثلًا متأخّرة عليكِ والّا ع ويمكن يكون ده السبب أساسًا اللي مخلّيكِ عايزة ترتّبي الموضوع؟ بالضبط، هو ده السبب اللي أنتِ في اللي أنتِ عايزة تعملي فيه كده.
مضغوطة. بُص بصراحة، هو في أي أوقات بتبقى كده بابقى مضغوطة فعلًا فيها أكتر وأبقي حاسّة باحس إن أنا، أنا لازم أحل المشكلة دي دلوقتي علشان أعرف أرتِّب ال اللي عليّا. بس أنا يومي يعني ممكن أقول لك إن هو لمّا باصحى كده بيمشي أ أ في لِستَة كده طويلة في دماغي الشغل والبيت وطب اتبعت لي رسايل كذا لازم هاشوف وأرد عليها. آآ مطلوب إن أنا أنا أعمل كذا، آآ، يعني في مُهمات أو حاجات المفروض أعملها، بس مش أ لازم تتعمل حالًا. بس كل الحاجات دي بتبقى في دماغي. بس هي المشكلة إن هي مش بت مش مترتِّبة. أو أمسِك بقى أعمل أول حاجة تيجي على بالي. اللي هو مثلًا أرُد على الرسايل، أ أعمل حاجات اللي هي السهلة كده الصغيرة اللي ب ممكن أنجِزها بسرعة. أ عارف الحاجات اللي هي بتحسّسني إن أنا عملت حاجة؟
إمم. طبعًا. لإن أنتِ تحسّي إنِّك عملتِ إنجاز أو عملتِ حاجة في يومِك اللي أنتِ حاجة تبقي مهمة جدًا عملتيها وعملتِ جزء منّها.
بالضبط. يعني ده اللي أنا باعمله.
إمم مهم جدًا، طيب دي حاجة كويسة جدًا إن أنتِ بتعمليها، إن أنتِ دي زي ما زي مي زي ما قُلت لِك من شوية إنِك تبدئي بالحاجة الأكثر أهمية، آآ يعني تاخدي بالِك من حاجة مهمة جدًا إن الواحد ع يحاول على قد ما يقدر آآ يضبّط المواعيد النهائية اللي هو بيعملها، وفي نفس الوقت لو عنده مهام تانية آآ يحاول يضبّطها على قد ما يقدر، دي حاجة مهمة جدًا، آآ وكمان لو عندِك شوية مهام كتيرة حاولي على قد ما تقدري تفوّضي، يعني إيه تفوّضي؟ يعني أنتِ لو في البيت مثلًا أو في الشغل وعندِك مجموعة مهام، تقدري تفوّضي فيها مثلًا حد من أسرتِك أو حد من ال اللي شغالين معاكِ في الشغل، هيفرق معاكِ جدًا إنِك تقدري تلاقي وقت لنفسِك، هيفرق معاكِ جدًا إن أنتِ على الأقل تاخدي بريك ما بين كل مهمة ومهمة، إزاي؟ إنِك بدأتِ بالحاجة ال الأكثر أهمية عشان تحسي بالإنجاز، بعد ما تخلّصيها خدي بريك كده، وخدي نفس، واشربي مثلًا كوباية قهوة أو كوباية الشاي بتاعتِك في مكان رايق بعيدًا عن الشاشات أو عن التليفون، الموضوع ده بيفرق جدًا.
بالضبط. ده حقيقي. عندك حق. عندك حق، أكيد.
عشان كده عشان كده عايزِك تقولي لي عند هل عندِك فرصة للتفويض أو الت يعني أو تأجيل أي مهام، آآ بحيث إن تخلّصي الحاجات الأكثر أهميّة الفترة دي؟
أ بُص هي المشكلة إن أنا، أيوه بيبقى في أوقات، في حاجات ممكن مثلًا أطلُب مساعَدة حتى آآ، من أ مامتي أو الناس القريّبين مِنّي مثلًا. آآ، بس في حاجات عمليًا هو ما ينفعش غير إن أنا اللي لازم أعملها، أو مش هارتاح غير لمّا أخلّص الحاجة دي وأعملها بنفْسي. آآ ففي حاجات ينفَع فيها إن أنا أفوّض حد أو إن أنا أطلُب المساعدة من حد فيها وفي ح حاجات لأ، بيكون صعب شويّة إن أنا آآ إن هُم يعملوها مكاني خصوصًا في الحاجات اللي ليها علاقة بالشغل بتاعي، يعني عاوزة أقول لك إن أصلًا أوقات كمان بيكون في deadline كده هو بيكون واضح، اللي هو الحاجة لازم تخلَص في الوقت كذا. بس أنا المشكلة في دماغي أنا اللي بتختار كده بت إنها تشتغل على الحاجات اللي هي، يمكن بقى ممكن نقول أقل أهميّة أو آآ، هي آه، المفروض أعملها بس هي مش مؤثِّرة للدرجة، آآ وأفضَل أقول بقى هاسيب دي لآخر اليوم علشان بقى أبقى فاضية، اللي هي الحاجة المُهمّة الكبيرة دي. آآ أفضَل أأجِّل فيها، أأجِّل فيها لحد بقى تفضَل تظهر لي حاجات تانية كتير بسبب إن عدم الترتيب ده، فممكن ال يعني على آخر اليوم أكون خلاص مُرهَقة ومش هاعرف أكمِّل، فأدخل بقى في مر فكرة إن أنا اتوتّرت واتضغطت عشان في deadline فبصراحة يعني عدم النظام ده بي بي بيوصَّلني في الآخر لضغطه أنا مش حابّة إن أنا أفضَل فيها كتير، أو مش عاوزة إن أنا أتعرّض ليها دايمًا.
إمم، إمم، إمم. إمم، فاهمِك. إمم. فاهمِك، فاهمِك. دي جزئية حلوة خالص أنتِ بتشتغلي عليها علشان تأمِّني نفسِك. بس ز حَل الموضوع ده ف ببساطة جدًا هيكون كالآتي. إنِّك تعملي شَرْح مُبسَّط لمصفوفة الأهمية والإلحاح. يعني مثلًا تقسّمي ال ال ال ال أي مهمة عندِك أو أي مجموعة مهام ل من الحاجة ال الأكثر أهمية للحاجة الأقل أهمية. آآ الموضوع ده هيساعدِك جدًا إن أنتِ تنجزي الحاجات الأكثر أهمية وبعد كده تنفّذي بعدها على كده الحاجات الأقل أهمية. وهتلاقي برضه بيدور في دماغِك كده شوية حاجات مش مهمّين أو مش مش هيقع مش الدنيا مش هتُقف عليهم أوي. الموضوع ده هيفرق معاكِ جدًا إن أنتِ تقدري توصلي لمستوي كويس. جرّبتِ تعملي الموضوع ده أو ت أو تفلتريه بالطريقة دي؟
بالضبط. بُص، بصراحة هو اللي أنا جرّبت أعمله ممكن حاجة قريّبة أو شبهها شوية اللي هي مثلًا عملت زي to do list كده. آآ بس عارف لمّا حسّيت إن الlist دي طويلة أوي وفيها حاجات كتيرة، أ إيه ده؟! فحسّيت اللي هو إيه ده؟! أنا ده أنا في حاجات كتير أوي لازم أعملها. فعارف حسّيت إن هو أنا مضغوطة زيادة أ دي زوّدت لي الضغط. بَدَل أو يعني إنّي فكرة إن أنا مضغوطة بَدَل المفروض إنّها تساعدني وتحسّسني إن هو بالترتيب والتنظيم شوية. آآ فحسّيت ب بإن أنا تايهة في وِسط الحاجات اللي أنا المفروض أعملها. طب أعمل دي والّا دي؟ طب ما أعملش دي كده يعني. ف فحسّستني بصراحة إن الموضوع أ صعب يعني. ب برضه جرّبت إن أنا أبتدي بالأسهل شوية أ علشان مثلًا أتحمِّس إن أنا أ خلّصت كذا حاجة وكده. بس على ما باجي بقى للحاجات اللي زي ما كنت باقول لك، للحاجات المهمة أو الحاجات الصعبة، باحس إن أنا طاقتي بقت خلصت وما عرفتش برضه أ أخلّص الحاجات ال اللي المفروض أعملها وأنجزها يعني.
إمم. كويس جدًا. كويس. إمم فهمتِك، فهمتِك، ما هو عشان كده أنتِ محتاجة تضبّطي الموضوع ده بالت بالترتيب اللي قُلت لِك عليه، جنب كده إن أنتِ تحاولي تقدّري الوقت والمواعيد النهائية عل في تحديد الأولويات دي، يعني على قد ما تقدري آآ ترتّبي الوقت بتاعِك إنِك تعملي الحاجة اللي هتاخد وقت طويل تخلّيها في الأول، علشان ما تحسيش بإنها مُتعِبة في الآخر، وكمان عشان لو اتفض اتفضّلت للآخر، وكانت محتاجة تركيز عالي، التركيز العالي ده يكون في الأول وأنتِ بتعمليها، إنما الحاجات الأقل أهمية لمّا تتعمل في الآخر حتى لو بتركيز قليل، هتتعمل برضه بجودة كويسة. وكمان م محتاجة يعني تضبّطي موضوع التفويض والتمكين بصورة كويسة جدًا، عشان تكوني متطمنة لأي حاجة حد بيعملها غيرِك، في بعض الناس مش بيقدروا إن هم يفوّضوا حد، علشان بيكونوا شايفين إن الحاجة لمّا يعملوها بنفسهم، هتبقى جودتها أحلى بكتير وأعلى بكتير، لكن إنِك تفوّضي الناس وتكوني متطمنة لهم وبتكوني معلّماهم الحاجة اللي أنتِ عايزاهم يعملوها، هتبقى من الحاجات ال آه بالضبط، من الحاجات المهمة جدًا، أو على الأقل الحاجات اللي مش عاجلة ادّيها إن حد غيرِك يعملها، إنما الحاجات العاجلة واللي أنتِ عايزة تعمليها بنفسِك نفس نفسِك نفّذيها عادي. جرّبتِ تعملي موضوع التطويل أو التأجيل آآ بتاعة المهام بالطريقة اللي قُلت لِك عليها دي قبل كده، والّا لأ؟
صح يعملوها بالضبط يعني. بُص أنت عندك حق، يعني هو أنا ممكن في حاجات زي ما كنت باقول لك الحاجات اللي ينفع أعمل فيها آآ تفويض، ممكن أعمل ده، علشان أ ممكن يعني أبُص لها من ناحية إن أنا أكون مركزة في الحاجات بقى اللي أنا لازم أعملها، أو إن اللي هي ما حدش هيعرف يعملها غيري، فدي ممكن تساعدني في كده، وكمان بصراحة برضه لَفتّ نظري لحاجة مهمة أوي، إن هو أبتدي بالحاجات ال ال ال الصعبة أو الكبيرة في الأول، لأن ده يعني ممكن في بداية اليوم كده الواحد بيكون بكامل تركيزه، فممكن ينجز الحاجات دي بشكل كويس وأحسن وما يحسش بصعوبتها، زي ما يسيبها في الآخر يكون مرهق ويكون مثلًا ما عندوش طاقة ليها، أو إن هو خلاص طاقته يعني طاقته خلصت أو آآ مرهق أو كده، فده ممكن يفرق يعني، فممكن أجرّب كده وأقول لك يعني الأخبار.
بالضبط. جرّبي كده و و ولو احتجتِ أي حاجة تانية طبعًا هتلاقيني موجود.
شكرًا جدًا ليك، يعني أنا عاوزة أقول لك إنه مجرد بس الكلام يعني فرَق معايا كتير، وحسسني إن أنا حتى يعني إيه آآ عرفت أمسك بداية الأمر كده، و وإن شاء الله أعرف أحلّه يعني، فمتشكرة جدًا ليك ولوقتك يعني.
عفوًا طبعًا، مُرحّب بيكِ في أي وقت، ولو احتجتِ أي حاجة تانية هتلاقيني موجود، شكرًا جدًا لكلامِك.